Ma invece, riesci ad avere momenti creativi tra i tuoi impegni quotidiani?
Allora, ultimamente faccio un po' di fatica, ti dico la verità, perché comunque tra li impegni ci metto anche lo svago o magari lo studio, la lettura, quindi avere modo di tro mhmm, ave trovare momenti creativi, mhmm, diciamo che più che altro, mhmm, li ehm, mi forzo ecco, ad avere momenti creativi, non è che vengono così naturalmente. Mhmm, di solito magari <tsk> capita che, ehm, quasi per caso mi venga voglia appunto di disegnare, o mi venga una mezza idea, e ne parli con i miei colleghi ecco, ehm, capitano così diciamo i miei momenti creativi, però, mhmm, non è una cosa che capita spessissimo, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Mh. Ho capito. Però, mhmm, diciamo che gli dai valore quando capita, nel senso hai un Mh-mh. Eh.
Quello sicuramente no. Assolutamente. Quello sì, quello sì, perché comunque il momento creativo è un è qualcosa che viene da dentro noi stessi e penso che sia una cosa che va ascoltata ecco, mhmm, perché magari sai, ehm, mhmm, non solo non solamente per il valore che, mhmm, possa avere la tua idea o la tua creazione, ma anche per proprio per ehm, perché la fase creativa di ognuno di noi è è qualcosa di bello, è qualcosa che comunque, uhm, in qualche modo ci fa ci fa esprimere, e quindi è è un aspetto importante della nostra vita. Anzi, io vorrei, e sicuramente farò qualcosa per riuscire ad avere più momenti, dove io posso, diciamo, sfogare il mio spirito creativo, ecco, e tutti dovrebbero fallo
Certo. Uhm, certo, mhmm, diciamo che è una necessità, più che un dovere. Ehm, molto importante, sì.
Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Perché tutti comunque, ab sì, perché tutti comunque, i anche chi pensa che non sia così, abbiamo uno spirito creativo ecco, possiamo creare qualcosa. Forse chi pensa che non sia in grado di farlo è perché non ha ancora trovato magari l'ambito, o mhmm, il tipo di cosa che do potrebbe creare o migliorare o qualsiasi altra cosa ecco, non tutti abbiamo una vena creativa che va, diciamo, anche allenata.
Certo. Sì. Sì, e un po' bisogna capire, uhm, l'equilibrio tra, uhm, questo emisfero della mente, uhm, creativo e quello magari un po' più logico.
Mh-mh. Esatto. Sì. Esatto, esatto. Sì, spesso Mh.
E ognuno di noi ce l'ha.
Sì, sì, sì assolutamente. Spesso si dà più importanza diciamo all'aspetto logico e politico e si sopporta quello diciamo più creativo. Poi in realtà collaborano, quindi, ehm, in realtà usiamo quello destro anche per le azioni logiche e automatiche quindi, uhm, senza di quello probabilmente no Mh. Assolutamente. Uhm, lavorano in simbiosi, ecco.
Erto sono colle o correlati.